देखिए, वैसे यात्रा करने हर कोई लोग जाते हैं। वैसे मैं भी मेरे परिवार के साथ कभी-कभी नहीं साल में 1-2 बार तो यात्रा करने के लिए जाता ही हूँ। तो मतलब उसमें मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जिसका मुझे सामना करना पड़ रहा है। और उसके अ, संदर्भ में कहीं न कहीं मैं आपसे कुछ सलाह चाहता था कि, आप मुझे ऐसी सलाह बताएँ कि वो जो कठिनाइयाँ मुझे महसूस हो रही है क्योंकि क्या मैं मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मतलब 15-16 लोग हैं, तो उनको सारे को लेके कहीं न कहीं यात्रा पे जाना पड़ता है। तो मतलब रहने खाने में मतलब दिक्कतें आती हैं फिर अ, चलने में मतलब क्या ओ, वहाँ पे जा रहे हैं तो कहाँ से कहाँ जाना है? वो चीज़ें मतलब अ, अच्छे से प्लान नहीं की होती तो कई बार उसमें कठिनाइयाँ आती। कई बार क्या होता है हम दूसरे राज्य में गए होते हैं तो, मतलब हमारा भारत देश तो ऐसा है कि, जहाँ पे जाओ वहाँ पे बोली बदल जाती है, उनकी रीत, बात, सब कुछ बदल जाता है। तो कई, कई बार उनकी भाषा में अगर हम पूछने जाएँ, वहाँ की अ, लो लोकल पब्लिक से तो मतलब कहीं न कहीं हमें उन उनसे व्यक्तिगत अ, बातचीत नहीं हो पाती, तो वो लोग हमें कुछ बताते हैं तो समझ नहीं पाता। और इससे कहीं न कहीं मुझे यात्रा में बहुत सी कठिनाइयाँ महसूस होती है। तो इसके संदर्भ में अब मैं आपसे कुछ सलाह चाहता था, कि मैं अपनी यात्रा कैसे सुलभ बना पाऊँ?
जी। जी। जी। मैं, बेशक आपको सलाह दूँगा, और उम्मीद करूँगा मेरी सलाह से आपकी जो समस्याएँ आपको यात्रा के त रात यात्रा में आ रही हैं, वो ना आएँ और उससे आपकी यात्रा काफी अ, मंगलमय हो। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सलाह से पहले, कि आप मुझे ये बताइए, आपके पास यात्रा अ, करने का मतलब आप एक जब अपनी कोई यात्रा की तैयारी करते हैं या उसका मन बनाते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो कितने मतलब कितने समय के लिए आप सोचते हैं? या आप 1 हफ़्ते के लिए सोचते हैं या 5 दिन के लिए सोचते हैं या पूरा आप महीने भर का सोचते हैं अपनी फ़ैमिली के संग बाहर जाने का?
जी, हाँ। मतलब अ, हम क्या ज़्यादातर बाहर जाते हैं, तो हमारी मतलब एक जॉइंट फ़ैमिली है, मतलब हम लोग बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं। तो बाहर जाना होता है, तो मतलब साथ में ही होता है और ज़्यादा नहीं 2-3, 3 दिन अ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों के लिए हम जाते हैं। तो हमारी फ़ैमिली में जैसे मेरे बड़े पापा हो गए, दूसरे बड़े पापा हो गए, वैसे हम कुल मिला के अ, 17-18 लोग जाते हैं, और उसमें बच्चे भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं। जैसे मेरे बड़े पापा की ऐज 67–70 है, फिर मेरी दादी माँ भी होती है, जिनकी ऐज 90 से 95 तक है। मतलब ऐसे सारे लोग होते हैं और ऐसे बच्चे भी हैं, जो 10-15 साल के हैं। जो अ, मेरे भाई का बच्चा है, वो मतलब 3-4 साल का है। वैसे सारे लोग का मिक्सचर होता है, हम सारे लोग साथ में जाते हैं, बड़े से बड़े उम्र वाले और छोटी से छोटी उम्र वाले। तो कई बार अ, छुट्टियाँ 1 दिन की होती है, कई बार 3 दिन की होती हैं, मतलब जैसे हमने डिसाइड किया हो। जैसे हम अगर उदयपुर और वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, तो हमारी छुट्टियाँ का 3 दिन होती हैं, ठीक है। फिर हम अगर पास में जा रहे हैं कहीं पे अ, जैसे अहमदाबाद हो गया या उसके आ इर्द-गिर्द हो गया, तो मतलब 1 आध डेढ़ दिन में हम चले जा के आते हैं। 1 नाइट स्टे के लिए जाते हैं, 1 रात के लिए। और अगर उससे भी अगर हम दूर जा रहे हैं, जैसे द्वारका हो गया, सोमनाथ हो गया, वैसे दूर-दूर जगह पे जाते हैं हम, तो 5-4 दिन, 4 दिन तो मैक्स से मैक्स 4 दिन होते हैं। मतलब वैसे थोड़ा बहुत क्या अ, अंतर के अ, अनुसंधान में जो हमारे दिन हैं, वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन।
जी। जी। जी। मैं समझ पा रहा हूँ, आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? मेरे कुछ सवाल और है आपसे, आप मुझे ये बताइए, क्या आप कभी हमेशा अपने परिवार के संग जाना पसंद करते हैं? या आप कभी दोस्तों के साथ या अपने अकेले भी निकलना पसंद करते हैं? या हमेशा आपका प्रेफर प्रेफ़रेंस ये होता है कि नहीं मैं कहीं घूमने जाऊँगा तो परिवार के संग जाऊँगा, परिवार नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाऊँगा?
हाँ। वैसे देखने जाएँ तो, हमने क्या दोस्तों के साथ जाने का भी मतलब बहुत बार अ, प्रयत्न किया है। पर उसमें एक बड़ी कठिनाई क्या आती है कि सारे लोग अलग-अलग अपने कार्यक्षेत्र में व्यस्त होते हैं। ठीक है? तो मतलब एक को तैयार करते हैं, तो दूसरा चला जाता है। दूसरे को तैयार करते हैं, तो तीसरा चला जाता है। और कभी-कभी हम साथ में मतलब अ, तैयार होते हैं 4-5 दोस्त तो वो बोलता है मुझे इतना बजट पसंद नहीं है मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं ये इतने टाइम तक नहीं रुक सकता इतने समय तक इधर नहीं रुक सकता, मुझे तो खाना अच्छा ही चाहिए होगा, मतलब 5 स्टार होटल का ही चाहिए होगा। मैं तो घर का खाना नहीं खाऊँगा, बाहर जाके भी हम घर का खाएँ और घर पे भी घर का खाएँ तो फिर क्या करेंगे हम? तो ये सारी दिक्कतें, दोस्तों के साथ जाऊँ, तो ये सारी दिक्कतें तो होती ही होती है। और अगर मैं परिवार के साथ जाऊँ, तो मतलब सब कुछ वैसे तो सही होता है, पर क्या अ, कुछ अच्छी चीज़ें हमें अ, रखनी होती है। जैसे अगर हम होटल जाएँ तो मतलब अच्छे से अच्छा रखें, तो क्या मतलब परिवार को दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं मेरा जो आप पूछने जाएँ कि अगर परिवार के साथ ज़्यादा जाएँ या दोस्तों के साथ? तो मैं तो सबसे ज़्यादा परिवार के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों के साथ जाने का उतना मतलब अ, होती ही नहीं है योजना हम पता नहीं मन तो करता है, पर योजना बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2-4 लोग फिसल जाते हैं, फिर अंत समय में सब कुछ मतलब हम करने के लिए जा रहे हैं कि अब हम जाएँगे ही जाएँगे मतलब ये श शनी रवि को हम जाएँगे ही जाएँगे, फिर एक बोलता है, "नहीं यार मुझे तो ये काम आ गया, अब मुझे नहीं आना है।" तो एक की वज़ह से क्या पूरी की पूरी यात्रा पर अ, नकारात्मकता आ जाती है और वो कैंसल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं परिवार के साथ ज़्यादा जाने के लिए अ, उत्सुक रहता हूँ।
जी। बंदे जी। जी, जी, जी, जी। अ, आप मुझे अ, ये बताइए कि आप जब दोस्तों के संग कभी अ, प्लान करते हैं जाने का, तो उसका आप कितना बजट लेके चलते हो? कितने दोस्त आपके संग जाने का आप लेके ज अ ज जाना चाहते हैं? और जब परिवार के संग जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपके 15-16 लोग हैं परिवार में। आप पूरा इकट्ठे होके साथ में आप लोगों को जाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है ये, मुझे सुनके बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप उस वक़्त आपका कितना बजट रहता है? और आप का जब मित्रों के संग आप जाना प्लान करते हैं तो उसका कितना बजट रहता है?
देखिए, जैसे मित्रों के साथ हम गए, तो वो मतलब क्या होगा कि अगर हम एडवेंचर वाली जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो वहाँ पे जो सारी क्रियाएँ होती है, मतलब वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और परिवार के साथ जाते हैं तो कई, कई बार वो चीज़ें मतलब नहीं होती है, क्या मंदिर में जाएँगे, घूम के, दर्शन करके, वापस आ जाएँगे। तो मित्रों के साथ जाते हैं तो मतलब एक व्यक्ति का खर्चा कम से कम ढाई हज़ार जितना रखते हैं, तो क्या अगर 5-7 लोग जा रहे हैं तो ढाई हज़ार गु गुना 7 करके हम उतना बजट रखते हैं, ढाई हज़ार गुना 7 मतलब मोटा-मोटा 18 हज़ार 19 हज़ार हो गया रुपए। पर अगर हम परिवार के साथ जाते हैं, अगर 16-17 लोग भी हम जा रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बजट 70,000 से 80,000 होगा। ठीक है?
जी।
70 टू 80 हज़ार हम बजट रखें तो आप अ, गिन लीजिए। मतलब 16 अ, गुने हाँ, आप कर सकते हैं। मतलब अ, ऐसा बजट होता है हमारा, ठीक है। तो क्या परिवार के साथ ज़्यादातर खर्चा किसमें होता है, होटल और वो सारी चीज़ें, सुविधाएँ अच्छी रहे, उसमें हमारा ज़्यादा खर्चा होता है। और दोस्तों के साथ मतलब रहने खाने का तो हम कहीं भी चला सकते हैं पर, किसी-किसी को ही मतलब अच्छी जगह पे जाना होता है तो वो खच खर्चा वो खुद से कर लेता है, पर परिवार के साथ तो सब कुछ सोफिस्टिकेटेड होता है।
जी। हाँ, हाँ, हाँ।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
हाँ, मतलब मैं घूमने जाना चाहूँगा वैसी चीज़ तो एक कोइम्बतूर है, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। पर क्या होता है कि छुट्टियों का प्लान हो नहीं पाता है, छुट्टियाँ उतनी मिल नहीं पाती हैं। कोइम्बतूर जाने का समय ही अ, यहाँ से डेढ़ दिन तो जाने का होगा, डेढ़ दिन आने का, मतलब मुझे 10 दिन अ, सोच के चलिए कि 10 दिन में जाना पड़ेगा। और उसमें भी कई-कई बार दिक्कतें क्या आती है कि ट्रेन की टिकटें मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्योंकि हम अंत समय पे हम जाते हैं, और फिर वहाँ पे जा के क्या करेंगे? होटल कैसे बुक करवाएँगे? और पूरा एक नया राज्य है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कठिनाइयाँ आती है। तो ये सारी दिक्कतों का कहीं ना कहीं मैं सामना कर रहा हूँ अभी से, तो इसी के संदर्भ में, मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए थी?
जी। जी। जी। जी, बेशक मोटा भाई, मैं आपको सलाह देने की पूरा-पूरा प्रयास करूँगा। मैंने आपकी अब तक जितनी भी समस्याएँ सुनी हैं, मैं समझ चुका हूँ आपको किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और किन अ, अ, समस्याओं का आप निदान चाहते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी, सबसे पहली, कि आप जब परिवार के संग कहीं बाहर जाते हैं, जो कि आपने मुझे बताया कि 15-16 लोगों को का आपका परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो आप जब भी बाहर जाएँ तो अ, आजकल ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। एक वेबसाइट, ऐप्स वग़ैरह आती हैं, जो एक बजट के संग, आपको अ, ज़्यादा अगर लोग आपके साथ जा रहे हैं, तो एक बजट और एक निर्धारित अ, जो आपका पैकेज होता है, तो उसमें जो आप प्लान प्लैन करते हो उन चीज़ों को, और फिर जब आप उसको कंपेयर करते हैं किसी वेबसाइट से या किसी एप्लिकेशन से ऑनलाइन, तो उसमें काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो वो आपको आपके प्लान करने से और जो आपका एप्लिकेशन का प्लान रहेगा, उसमें आपको थोड़ा फ़र्क़ देखने को मिलेगा। तो ऐप एप्लिकेशन और वेबसाइट को आपको थोड़ा ऑफ़र्स भी लग जाते हैं, और ट्रेन भी सस्ती मिल जाती है आपको, क्योंकि आप बजट में इतने सारे लोगों का एक साथ कराते हैं, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। यदि आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, तो मेरी ये सलाहे आपको रहेगी, अगर अगर आप अपने दोस्तों के संग कोई यात्रा प्लान करते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप कम से कम, अ, जितना हो सके, उतना कम अ, बजट लेके जाएँ। क्योंकि दोस्तों में हम ये देखते हैं कि यदि आप एसी के संग जा रहे हैं, तो दोस्तों के संग तो हम हमारा समय कहीं भी कट जाता है। हम अ, उनके संग अगर स्लीपर में भी जाएँ, तो हमारा अ, कितने भी घंटे का ट्रेन हो, कितने भी घंटे का समय हो, वो काफ़ी अ, स्वतःस्फूर्त तरीक़े से अ, कट जाता है। हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी भी आती है, तो हम साथ में एक-दू एक-दूसरे के होते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीक़े से, एंजॉय के संग, हम टैकल कर लेते हैं। तो दोस्तों के संग ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर मैं अभी जैसे आपने सोमनाथ का उदाहरण दिया। यदि आप सोमनाथ जाते हैं, तो सोमनाथ में ट्रस्ट ट्रस्ट की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ आपको ₹90 में आपको डॉरमिटरी मिल जाती है। यदि आप दोस्तों के संग जा रहे हैं, तो आप वहाँ रह सकते हैं। और ट्रस्ट की तरफ़ से अगर आप देखें तो ट्रस्ट की तरफ़ से आपको खाना भी अवेलेबल होता है, तो आप एक न्यूनतम बजट में, आप कम से कम बजट में, आप अच्छी से अच्छी चीज़ें वहाँ पे घूम सकते हैं। जो कि हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान में आ अ, ऐसा कहा जाता है कि आप कहीं भी बाहर जो हैं उम, अ, कभी भी आप खाली पेट नहीं सो सकते, आप भूखे हिंदुस्तान में नहीं सो सकते, क्योंकि आपको लंगर चलते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिदें होती हैं, तो वहाँ पे आपको खाना तो हमेशा मिल ही जाता है। तो अगर आप कोशिश करें कि आप इस दोस्तों के संग एक निर्धारित बजट लेके चलें, आप कम से कम उसमें चीज़ें कर सकेंगे। और रही बार परि रही बात परिवार की तो परिवार में आप एप्लिकेशन चेक कर सकते हैं। आप अपने मापदंड देख सकते हैं कि यदि आपको ये यात्रा जो करनी है, ये यात्रा आपको आराम के लिए करनी है या आपको एडवेंचर या रोमांच के लिए करनी है। और यदि आपको परिवार के साथ भी जाना है, तो आप एक कम्फ़र्ट अ, उनको देने की कोशिश करेंगे, प्रयास देने की कोशिश करेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ, मेरी समस्याएँ आपने सुनी है, वो आपको आ आपकी आगे आने वाली यात्रा में मदद करेंगी, और आपका आपकी जो यात्रा रहेगी, उसको सहज और सुगम बनाने में कोशिश करेगी। जी।
हाँ। हाँ जी, मुझे भी आपकी सलाह बहुत अच्छी लगी और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद।
धन्यवाद।